Und die sind aber, hm, gewillt, da irgendwie 'ne Lösung für zu finden, und sagen dann: „Ja, hey, hör mal zu, wenn du das nächste Mal kommst, kriegst du”, was weiß ich, „deine Reparatur umsonst oder, ähm ja, wir wir gucken, dass wir den Kratzer da entfernen” oder irgendwie so, also dass man dann so 'n einfach genauer
Ja. Irgendwas, dass man wenigstens merkt, die Person interessiert sich dafür.
Genau, ja, wenn man wenn man dann merkt, okay, der der Person tut's leid ich meine, man kann ja auch diesen der Konf der Kontrast dazu wäre ja, man würde da aggressiv reingehen und dann den Konflikt suchen. So, man kann ja dann auch sagen: „Wie kann das passieren? Geht überhaupt nicht”, und dann dann so 'n Drama machen
Ja, ich weiß, aber es bringt halt auch nix 'ne Lösung zu finden, mhm.
aber dann denke ich mir, dann ist es einfacher, dann irgendwie genau, einfach so 'n f ja, so 'ne friedliche Lösung, wenn man dann merkt: „Okay, alles klar, die die sind bemüht, dass die da irgendwie was dass die es wieder gradebiegen“, dass man dann einfach sagt: „Ja, komm.”
Gut, aber das ist ja auch irgendwie weniger verzeihen. Verzeihen ist für mich jetzt schon 'ne tiefere Ebene als irgend'n Typ in der Werkstatt. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja, gut, aber es gibt ja auch Leute, die würden so was 'ner Werkstatt nicht verzeihen, auch wenn die Werkstatt bemüht ist, und würden dann 'ne andere Werkstatt aufsuchen, weißt du? Also die würden so was dann nicht das dann nicht akzeptieren, auch wenn die Werkstatt sagt: „Hey, hör mal zu”, irgendwie, „wir haben hi hier deine nächste große Reparatur geht auf uns”, oder so.
Ja. Ja. Klar. Ja.
Und die würden dann trotzdem die würden dann sagen: „Ja, ne, ich da will ich nie wieder hin und mit denen will ich nix zu tun haben”, oder so.
Ja, ich weiß. Aber ich kann ja auch zum Beispiel hatte ich auch mal auf der auf der an meiner Ausbildung so 'n Zwischenfall, da, äh, war so 'n Praxisanleiter, der kam uns etwas zu nah, sage ich mal so, und
Ja.

Gut, aber das ist ja dann auch schon 'n krasseres Beispiel und du merkst ja auch, die Gegenseite macht ja auch nix damit. Also, die hm, wie gesagt, die Gegenseite ist es egal, sonst hätte die sich da ja irgendwie nur halbwegs Mühe auch mit gegeben.
Ja. Ich weiß, ich weiß. Aber so was ist halt das schürt dann Hass, verstehst du?
Ja, ja ja, klar. Das ist dann natürlich äh, brauchen die sich nicht zu wundern.
Und Genau, deshalb genau, deshalb denke ich mir halt auch mittlerweile, ich halte dann lieber ich ziehe mich der Situation dann ganz und dann ist das halt so und ich will die Person einfach ich will nie wieder was davon hören, nie wieder die Person sehen
Ja.
Weil ich mir nur dann einfach denke so: „Ne, das tut mir dann ja noch weniger gut, wenn dann so was noch kommt“, weißt du?
Klar. Nein. Ja, ja ja, klar. Das ist dann natürlich noch das ist dann ja noch quasi noch 'n noch 'ne 'ne Schippe drauf gesetzt oder wie sagt man? Also, das man das ist ja wirklich dann aber das ist aber dann auch einfach 'ne Frechheit. Also, das darf gut, da ist aber auch verzeihen und so gib ist ja auch keine Option. Also, für so 'ne für so 'ne Aktion da finde ich das katastrophal, ja.
<laughs> Ja. Ich weiß. Ich weiß, ich ich hätte das ja ich hätte mit dem ja auch nicht für für für ihn denn da verziehen, sondern einfach für mich selbst, verstehst du?
Ja, ja, klar. Für deinen für deinen Seelenfrieden, ja. Das stimmt.
Genau, ich hätte dann einfach gedacht: „Okay.“ Ja, aber Genau.
Für deinen Seelenfrieden machst du das, ja und dann dann kommt so was, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist echt verrückt. <chuckles> Also, da
<laughs> Ja, und deshalb denke ich mir, es gibt halt schon böse Leute und deshalb würde ich jetzt nicht alles verzeihen.